Oh, kasi kayo na po yung nakasanayan niya, eh.
Hmm. Oo, ako na 'yung nakasama niya nung lumaki, ayan.
Maga maganda po at ano responsible father po kayo, parang bihira na po kasi yung ganyan ngayon.
Bakit naman anak mo yun, eh, di ba? <laughs>
Ah. Sa nati ah, sa ano lang sa nakikita ko lang, kasi parang pag lalaki kasi ay, more on babae yung mabait ganun, parang rare na yung lalaking mabait.
Grabe ka naman. <laughs>
Sa tingi sat eh, at least po isa po kayo dun sa mabait.
Oh. <laughs> Parang, nahusgahan mo naman 'yung mga lalaki, grabe ka. <laughs> Oh.
<laughs> Ay no, <laughs> hindi po, anyway. No'ng ano po no'ng magka meron po kayong karelasyon, ano po yung ano paraan para napapanatili niyo po yung saya sa karelasyon po ninyo?
Sige. Ah, siyempre unang unang masasabi ko diyan yung oras 'no? Yung atensyon na binibigay mo dun sa relasyon niyong dalawa, ah, syempre napakahalaga niyan bago ang mga materyal na bagay, kailangan talaga yung oras muna, mamuhunan ka sa oras kasi huwag kang makikipagrelasyon kung hindi mo kaya magbigay ng oras sa karelasyon mo, di ba?
Mm, tama. Oo, tama. Mm. Oo. Tama, tama hindi, mm, hindi ka makakapag-commit.